Ja, was macht denn für dich 'n großartiges Livekonzert aus?
Puh. Da spielen auf jeden Fall viele verschiedene Komponenten mit. Ähm, ich würde 1. in 1. Linie mal sagen, mit wem ich da bin und wer da gerade auftritt.
Mhm. Ähm, wann war denn das letzte Mal, dass du 'n Livekonzert gesehen hast?
Ich glaube, das war vor 2, 3 Monaten von 'nem, äh, ja von 'nem deutschen Rapper und da war ich mit ganz vielen Freunden, er hat in so 'nem in so 'm Club und da waren dann halt eben diese 2 Rapper, die auch Freunde sind und die haben da 'n bisschen was vorgespielt.
Ah ja, cool. Also, du würdest schon auch sagen, dass es für dich auch, ähm, was Soziales, also, mit dem mit der sozialen Kommune eben zusammenhängt mit den Leuten, mit denen du zum Konzert gehst?
Ja. Garantiert. Und, äh, ich glaube generell, die ganzen Menschen da machen auf jeden Fall 'n Riesenunterschied, weil man ja einfach so ja, man hat so den gleichen Musikgeschmack und kann dann da zur Musik abgehen. Und das ist eigentlich immer ganz schön, auch wenn man da halt in der M in der Meute so 'n bisschen rumtanzt. Ja.
Mhm. Also, sowohl dann wirklich auch die Freunde, mit denen man dort hingeht, als auch dann irgendwie so die Verbundenheit mit der Masse, also, dass man dann irgendwie so auch 'n bisschen verschmilzt.
Ja, genau, absolut. Eben weil halt, ne, diese diese ja, diese Freude an der an der gleichen Musik da ist. Dann hat man auch immer so 'ne kleine Gemeinsamkeit und kann dann auch relativ schnell Leute auf so Konzerten kennenlernen.
Stimmt. Kommst du denn oft dann auch in Kontakt, dass du sagst, du unterhältst dich irgendwie über die Künstler oder so und, äh, lernst vielleicht auch neue Leute kennen?
Ja, garantiert. Also, bei eigentlich bei jedem Konzert oder Festival, wo ich war, kam man eigentlich immer in Kontakt mit irgendwelchen Leuten und hat dann halt, ja, kurz mit denen geredet oder halt, ja, einfach, ja, vielleicht auch sogar neue Kontakte da geknüpft. Das kommt eigentlich relativ häufig vor.
Ah, ja, cool. Ja, ist auch, äh, 'ne schöne Art und Weise, um dann vielleicht, auch so 'n bisschen seinen, ja, Musikgeschmack auch weiterzuentwickeln.
Mhm. Ja, garantiert.
Ähm, als 2. hast du dann auch noch die Künstler genannt. Klar, ich meine, ähm, Künstler spielen natürlich auch 'ne große Rolle. Ähm, in 'nem großartigen Konzert hast du dann eben auch großartige Künstler. Würdest du sagen, hm, dass du dann meistens auch Konzerte auf Konzerte gehst, wo du die Künstler kennst oder gehst du manchmal, ähm oder hattest du schon mal 'n Konzert, wo du ähm, ja, das dich sehr beeindruckt hat, wo du vielleicht die Künstler gar nicht kanntest?
Mhm. Mhm. Ähm, meistens ist es so, dass, äh, ich immer den größten Teil der Künstler kenne, sonst glaube ich, würde ich da gar nicht hingehen. Ähm, aber es kommt natürlich oft vor, grade auf Festivals, dass man ja vielleicht von 50 % des Line-ups da ziemlich begeistert war und dann dahingeht und dann die anderen 50 % dann auch ziemlich interessant sind und man dann vielleicht einfach 'n neuen Künstler kennenlernt und das dann auch anfängt zu hören. Das ist auch schon ganz oft vorgekommen.
Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich auch das Schöne an Festivals, dass man da von beidem so 'n bisschen was hat. Bekannte Künstler, aber auch dann vielleicht neue ähm, neue Künstler entdecken kann.
Ja, garantiert. Da kann man so 'n bisschen seinen ja, seinen Musikhorizont erweitern und es ist ja so auch circa das gleiche Genre. Also, ich glaube, da ist nie irgendwas, was dann irgendwie stört an neuen Künstlern, sondern es war immer, ja, 'ne Bereicherung fürs Festival.
<clears throat> Mhm. Ja, definitiv. Ähm, hast du denn irgendwas im Kopf? Ähm, ein Konzert, wo du wo du erst vor Kurzem warst, ähm, wo du was erlebt hast, äh, was dich wirklich irgendwie, ja, auch so 'n bisschen bringt einen ja auch dann so 'n bisschen in in Schwingung, würde ich sagen und man fühlt sich dann auch irgendwie ähm, man fühlt 'ne gute Energie.
Mhm. Ja. Ja, garantiert. Also kommt eigentlich auf jedem Konzert vor, wo ich bin. Zum Beispiel war ich letztens, äh, ja, von 'nem ziemlich berühmten Deutschrapper war ich auf dem äh, Konzert und das war in irgendeiner Riesenarena. Und da standen wir dann halt- also wir hatten Stehplätze- dann vor der Bühne und ich war mit 'n paar Freunden, irgendwie 4, 5 Freunden und ähm, natürlich ist das so, das ist 'n Rapper, der ähm, schon ziemlich lange dabei ist und deswegen hat er so 'ne wirklich, ja, loyale Community und dann hat man einfach wirklich diese ganz alten Lieder auch in dieser in dieser Masse einfach, ja, gefühlt und es war einfach schön.
Mhm. Mhm. Na ja, das klingt gut, ja. Ähm, was ist für dich dann neben der Stimmung, äh, die man so dann auch im Publikum fühlt und zwischen den Künstlern und dem Publikum, ähm, noch wichtig? Also ist dir ja zum Beispiel der Sound irgendwie wichtig, sehr wichtig, dass du vielleicht auch Lieder hörst, die du kennst, zu denen du mitsingen kannst?
Ja, garantiert, natürlich. Ähm, ich würde sagen, man geht, ähm, ja eh, glaube ich, nur zu Künstlern wirklich hin, wo man die die Musik eigentlich ja größtenteils kennt. Und meistens kenne ich dann tatsächlich auch die meisten Lieder. Und wenn ich 1 nicht kenne, dann ist es immer ganz cool, weil ich zum Beispiel lerne ich dann einfach auch ja neue Musik von 'nem Künstler kennen. Und, ähm, das hat mich schon oft ja überrascht und dann habe ich da neue Lieder, ähm, ja, aus diesem Konzert mit rausgenommen.
Mhm. Mhm. Ja, interessant, dann kann man danach auch noch so 'n bisschen, äh, weiterstöbern und dann auch vielleicht, hm, innerhalb bestimmter Alben vielleicht neue Lieder entdecken. Ähm, oft sind ja auch dann, ähm, weitere Künstler beteiligt an den an den Songs und so weiter. Also, da entdeckt man dann wahrscheinlich auch im Nachhinein nach 'nem Konzert noch ähm, noch viele viele weiteren Lieder. Mhm.
Ja, genau. Mhm. Ja, garantiert. Und, äh, was du da zum Sound gesagt hast, ist natürlich auch 'ne superwichtige Komponente, ne? Aber ich glaube, grade in diesen Riesenarenen ist immer ziemlich gut dafür gesorgt einfach, dass da wirklich, ja, der Bass richtig ähm, richtig knallt. Und die haben ja wirklich immer riesige Anlagen da mit, ja, gigantischen Subwoofern und so was. Also, da gab's eigentlich noch nie 'n Problem. Aber das natürlich, ja, 'n 'n ziemliches Key-Element von 'nem von 'nem Konzert.
Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Du siehst da also, auch 'nen Unterschied, wenn's vielleicht 'n Outdoor-Festival, Open-Air-Festival oder so ist, dass der Sound dann vielleicht, ähm, 'n bisschen weniger einen umhaut als jetzt so zum Beispiel in 'ner Halle oder irgendwie, ja, im drinnen in Konzerten.
Mhm. Ähm, das kommt eigentlich ganz drauf an. Ich stehe meistens, ja, direkt vor der Bühne, deswegen spürt man da eigentlich gar nicht so den riesigen Unterschied. Ich würde sagen, auch grade auf Open Air Festivals, gibt's auch wirklich immer sehr, sehr, sehr solide Anlagen und Boxen. Also, da gab's eigentlich dann noch nie so was, wo ich gesagt habe: „Boah, jetzt hier ist irgendwie der Sound schlecht oder irgendwie schlechter als drin“.
Mhm. Ja. Mhm. Du meintest, dass du, also, meistens weit vorne dann auch dich durchkämpfst und, äh, dann hast du wahrscheinlich auch ganz gerne irgendwie gute Sicht, äh, und ich denke, ja, Audio ist wahrscheinlich dann auch, äh, 'n bisschen besser, der Sound. Schmeißt du dich denn dann auch so in die Menge, wenn's irgendwie, äh, Moshpits und so weiter gibt? Weiß nicht, ob das, äh ob's das bei Rap und so auch vorkommt?
Mhm. Ja. M m Klar. Ja klar, das gibt es bei Rap a natürlich auch und, äh, das ist, glaube ich, auch einfach einer der der irgendwie grundlegenden Sachen, warum man da gerne hingeht, finde ich. Eigentlich gerade Moshpits finde ich immer unglaublich lustig und, äh, wenn die sich da wirklich diese riesigen Kreise bilden bei so Liedern, die du wirklich richtig gut findest, das ist dann wirklich, ja, immer wirklich das sieht man so genau, Ekstase, ist immer die d so eigentlich die lustigste Erfahrung auf 'nem, ähm, Festival oder Konzert.
<laughs> Mhm. Ekstase. Hast du da nicht auch Respekt davor? Also, manchmal also, ich habe es auch schon habe es auch schon gemacht und fand es auch super super witzig und cool, ähm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man dass manche Leute dann auch Respekt da haben, vor allem, wenn man vielleicht nicht so groß ist, nicht so kräftig ist oder so, ähm, sich da reinzuschmeißen?
Mhm. Ja. Ey, garantiert. Also, das ist wirklich, ähm, teilweise ist das richtig gefährlich, ne? Also, wir wir haben da ganze Zeit ja Moshpits gemacht und das waren halt auch so Leute, die dann ja wirklich auch nur so breit waren und Leute, die dann so richtig ernst gemacht haben da. Man hat wirklich im Sekundentakt hat man da ja irgendwelche so klein f also, kleinere Frauen oder so rausgehen sehen, damit man also, wir mussten immer so Schleusen bilden und so, weil das echt zu viel wurde für die. Kann ich aber auch wirklich nachvollziehen. Da geht man richtig unter in dieser Menge. Also, es war schon krass. Ja.
Mhm. Na ja, genau. <laughs> Na ja, man muss ständig irgendwie ständig sich umschauen, gucken, wo jetzt irgendwie die nächste Schulter herge geschleudert angeschleudert kommt, ne?
Ja, genau. Auf jeden Fall ist da Vorsicht geboten, aber es ist eigentlich auch ganz nett so gemacht. Also, da ist jetzt wirklich da sind jetzt nicht so asoziale Leute oder so, ne? Wenn da irgendwie jemand hinfällt, dann bildet sich auch direkt wieder so 'ne neue Traube und die Leute helfen dem so auf und so. Also, es ist, glaube ich, auch einfach 'ne, ja, ziemlich respektvolle Community dann immer.
Mhm. Ja, würde ich auch so sehen. Also, ähm, ich finde auch definitiv, dass es irgendwie auch 'ne positive Ekstase ist, in die man sich da da begibt. Also, man fühlt dann eben die Musik und, äh, auch so 'n bisschen die Stimmung mit den Menschen und dann, äh, ja, ist ja also, wann springt man denn sonst irgendwie wild, äh, im Kreis rum und, äh <chuckles> und stößt sich aneinander ab, so, ja? <laughs> Also ist ja schon ist ja schon sehr positiv, ne? <laughs> Ja.
Ja. <laughs> Ja. Ja, wirklich. Im im Alltag passiert das nicht, ja. Das stimmt. Ja. Das ist auf jeden Fall 'ne tolle Erfahrung und das unterscheidet's ja auch irgendwie, ja, größtenteils von so Clubs, finde ich, ne, weil grade auf so Festivals oder Konzerten sind die Moshpits ja auch einfach viel größer und so viel intensiver als jetzt irgendwie, wenn jetzt 'n DJ oder sowas in ja, einfach da auflegt oder so. Also, ist immer lustig, ja.
Ja, definitiv. Ja, hast du denn neben, ähm, Rap auch noch andere Genres, die du wo du gerne dann auch zu Livekonzerten gehst?
Ich war tatsächlich in, äh in der Vergangenheit war ich regelmäßig aufm Reggae Festival, also, grade Reggae-Musik, ne? Ähm, und das war halt dann früher immer so ja, das hat so 'n bisschen meine Familie verbunden, würde ich sagen. Dann waren wir wirklich immer jedes Jahr auf diesem Campingplatz und haben uns da, ja, die Reggae-Musik angehört vor vor dieser Stage da, ja.
Ah ja. Mhm. Ah ja. Ja, cool. Mhm. Dann wahrscheinlich 'n bisschen anders als Rap, aber auch, ähm, sehr entspanntes, sehr respektvolles Beisammensein.
Ja garanti also, das ist natürlich, ne, das ist eher so Love Peace Harmony mäßig. Also, da gibt's keine keine Moshpits oder so was Ähnliches, ne? Da springt keiner irgendwie rum. Die stehen da wirklich nur vielleicht mit einem Arm in der in der Luft und sind ganz entspannte Menschen. Genau, ja, ja. Mehr passiert da auch nicht.
Kann ich mir vorstellen. Mhm, ne, ne. <laughs> Schaukeln 'n bisschen. <laughs> Ja. Ja, cool, ja. Ich war auch tatsächlich einmal, ähm, in der Nähe von Köln auf 'nem auf 'nem Reggae-Festival. Ähm, hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen, ja.
Mhm. Ja, ist auch mal ist irgendwie mal was anderes, ne? Also, es ist so so entspannend auf jeden Fall. Man kann sich's gut anhören, finde ich.
Ja, ist eben auch, ähm, wenn man dann auf dem Campingplatz ist, ne, also, auch irgendwie entspanntes Campen, es ist dann vielleicht auch 'n bisschen weniger intensiv als jetzt, äh, keine Ahnung, wenn man jetzt zu, äh, Metal oder oder Rock oder anderen Konzerten geht.
Mhm.
Ähm. Ja, 'n bisschen, äh, entspannter alles. <laughs>
Ja, garantiert. Ich habe da letztes Jahr habe ich da tatsächlich auch mal den Ordner gemacht, ne, also, aufm Campingplatz und bisschen geguckt. Und, ähm, davor habe ich auch schon mal 'n bisschen so, ja, Security-Jobs gemacht und ich muss sagen bei beim Reggae Festival war es wirklich die entsp die entspanntesten Menschen waren da. Also, es gab immer es gab wirklich kein Problem, ne, bei 1000en von Menschen und es war wirklich ganz schön easy und das hat mich schon, ja, überrascht.
Ah ja. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das ja auch 'n, ähm <smacks lips> es ist auch 'n guter Punkt. Also, so die Organisation, würdest du sagen, dass es auch positiv zu dein zu einer Erfahrung, also, zu so' nem Livekonzert-Erlebnis dann auch, äh, beitragen kann?
I ah, o a Arga Organisation ist natürlich A und O bei 'nem Festival grade. Ähm, sonst natürlich, ich habe das jetzt alles mal so live mitbekommen, ne, gerade als Ordner, dann ist man da 'n bisschen drin und kriegt so diese ganzen wie wie unorganisiert sowas ist, kriegt man dann erst mal mit und dann klären sich Sachen eigentlich meistens immer erst so, ja, im Wochenende selber, also, in diesem Festival selber. Und eini einiges ist gar nicht klar, aber so 'ne Grundstruktur ist auf jeden Fall ziemlich wichtig, würde ich sagen.
Mhm. Genau. Ja. Ja, ich denke auch, ähm, grade als Festivalbesucher dann, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ähm, man kommt an, man kommt entspannt zu seinem Platz, findet 'n Platz, man hat irgendwie alles da, was man braucht, vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, äh, Wasser und so, ne, also, ausm Hahn, vielleicht auch, ähm, ja, gut ausgeschildert und so weiter. Ist vielleicht jetzt nicht unbedingt für 'n Livekonzert, 'n einzelnes, aber dann eher für so 'ne Festivalerfahrung dann schon auch 'n 'n wichtiger Punkt, würde ich auch, ja, zustimmen.
Ja, garantiert, damit sich die Leute halt auch eben wohlfühlen, ne? Gerade man bleibt ja dann die Leute bleiben ja auch 4 Tage da, ne? Also, man möchte da ja wirklich auch, ähm, ja 'n bisschen was bieten und da zum Beispiel, da waren immer wirklich so richtige Toiletten, nicht irgendwie so Dixie-Klos oder so was. Ich glaube, das hat eigentlich da eigentlich ganz gut geklappt. Also, ich glaube, da waren die Leute echt zufrieden.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, das ist ja auch wichtig, dass man dann sich irgendwie so 'n bisschen auch, ja, sorglos fühlt und, dass man auch, äh, es wirklich genießen kann. Ähm
Ja, garantiert.
ein Punkt noch zum Thema, also, Livekonzert und dann eben auch die das Programm, die die Songs und so weiter. Ähm, hattest du schon mal 'n Konzert, wo du, ja, überrascht warst, ähm, weil vielleicht irgendwie, ja, 'n besonderer Act oder 'n besonderer Künstler noch auf die Bühne kam, ähm, was auch dann vielleicht mit Ins Improvisation zu tun hat?
Mhm. Mhm. Ja, tatsächlich, ähm, ich war mal auf 'nem Festival in Köln und da war das Ding, dass, ähm da ist so 'n 'n ganz schön bekannter Rapper, ist da ausgefallen, irgendwie hat er seinen Flug verpasst oder so. Und dann kam eher so 'n so 'n kleinerer R kleinerer Rapper kam dann auf die Bühne und der hat dann wirklich 'ne richtig gute Show gemacht und, äh, seine Musik hat richtig, äh, ja, geballert einfach. Ich habe das noch nie davor gehört und war dann so, ja, direkt überzeugt und habe mir den so angehört auf Spotify und war direkt Fan. Das war ganz schön lustig, ja.
Mhm. <chuckles> <chuckles> Gelungener Back-Up äh, Artist. <chuckles>
Ja, wirklich, ich glaube, die haben den da ganz spontan gefragt, ähm, ob der eben da raufhoppen kann und halt diese diese Leere da füllen kann und das hat er echt super gemacht. Das muss man ihm lassen.
Wow, ja, ist auch nicht so einfach, ne? Ähm, dann mit den Erfahrungen, oder Erwartungen besser gesagt, des Publikums dann auch so ja, so gut umzugehen und es dann auch vielleicht 'n Stück weit, äh, ja, zu übertreffen oder eben zu überraschen.
Ja, garantiert, grade wenn man halt, ne, diese Leere von von diesen großen Rappern, die dann wirklich, ja, viel erwartet wurden füllen muss und dann so abliefert, ist natürlich dann schon, ja, 'ne respektable Nummer.
Definitiv. Ähm, hey, es hat Spaß gemacht, äh, mit dir über ja, über deine Konzerterlebnisse, Festivalerlebnisse zu sprechen. Vielen Dank.
Ich danke dir für dein Interesse. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das alles noch mal so, ja, zu erzählen und, äh, ich wünsche dir noch 'n schönen Tag.
Alles klar, super. Bis dann.